Ya, eee, tam bir doğasevere sorulacak soru bu. Hı hı, benim için. <chuckles> Evet, eee, ben tam bir doğa aşığıyım.
Öyle mi? <chuckles> Harika.
Ama, eee, şehirde yaşamış, eee, ı e İstanbul'da bile yaşarken, eee, balkonumun tamamı çiçek, böcek doluydu, yani. Hani, eee, her yeri çiçeklendiririm ben. Hatta, kendi bahçem yetmez, apartmanınkine giderim. Oralarda bir şeyler yapmaya çalışırım, elimin değdiği her yere. Eee, ama tabii şehirdeyken bu birazcık daha zor oluyor. Yani, alanlar daha dar. Eviniz kendi bahçe eviniz değilse, bahçeli eviniz değilse. Eee, sonra s göç ettiğim her yerde de aynı şeyi yaptım ama. Yani, sadece, eee, Türkiye'de sö bazında değil, yani. Hani, sonra işte Tayland'a gittim. Tayland'da, eee, yine, kendi bahçem, doğam, hatta bahçeli bir ev tuttum. Eee, sonra oradan çıktım, başka bir yere gittim ama saksılarım elimde, taşınıyorum sürekli.
Ah, ne güzel. Harika. Tabii. Hımm, çok güzel. Hı hı. Evet. Tamam, şimdi, şimdi, ben biraz daha derine inmek istiyorum aslında. Şimdi, şehirde yaşayan birisin şu anda. Eee, günlük rutininde, eee, doğayı daha çok hissetmek için, böyle, eee, çiçek ekiyorsun. Eee, onun dışında mesela hemen uygulanabilir ne gibi alışkanlıklar önerebilirsin? Yani, çiçeğin yanında, mesela sa eee, sabah kahveni balkonda içmeyi mi seviyorsun, eee, ya da işte termosunu doldurup, eee, bir park alanına mı gitmeyi seviyorsun? Eee, böyle, biraz daha, eee, gün içinde yaptığın ya da haftalık yaptığın rutinlerinden bahsedebilir misin?
Tamam. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Hı hı. Tabii, genelde, emm, sabah kalkınca ilk, eee, mutlaka pencereyi, perdeyi, kapıyı açıp bir oksijen alma gibi alışkanlığım var. Yani, eee, ne yaparsam yapayım o kapı açılacak, kışın ortası da olsa. İlk yaptığım şey herhâlde o oluyor ve oksijeni içime bir çekiyorum, bir nefes. Bu böyle bir alışkanlık oturdu bende yıllardır. Emm, sabah yü yürüyüşlerine çok taraftar bir insan değilim. Sabah insanı değilim. Çok rahat kalkarım ama, eee, doğayı ne kadar sevsem de akşamları, daha çok akşamüstü, gün batımı... Bu tür, eee, etkinlikler beni daha çok cezbediyor.
Harika. Hı hı. Harika. Hıı. Anladım. Nerelere gidersin daha çok?
Deniz kenarına çok giderim. Yani, inanılmaz deniz sever bir insanım. Yeşili de çok severim ama yeşille deni yani, zaten şöyle söyleyeyim, mavi ile yeşilin bir arada olmadığı yerde yaşayamıyorum ben. İkisinin bir arada olmadığı yerde. E
Hımm. Ne güzel. Hımm, çok güzel. Peki o denize gittiğin yerde gün batımı denizden mi batıyor, eee, böyle, gün batımını izliyor musun yoksa arka taraftan mı batıyor? Var mı, böyle, özel? Şimdi sabah insanı olmadığını söyledin. Eee, muhtemelen gün batımlarını daha çok yakalıyorsundur diye tahmin ediyorum. Eee, böyle, var mı özel bir yerin? Oraya, böyle, eee, kafan, eee, rahatlamak istediğinde gittiğin, işte m moralin bozuk olduğunda gittiğin özel bir yerin var mı?
Hı hı. Denizden. Kesinlikle değilim. Hı hı. Evet. Hı hı.